Mm.
Kayo po, may mga pagkakataon?
Sa akin naman, ah pagkakataon 'no, na maha makahanap ng solusyon? Ah, siguro ano, i 'yong past experience ko kasi medyo sariwa pa 'to, eh, about naman sa friend 'to, eh, na parang nagkaroon kami ng alitan, dahil sa isang babae. Kumbaga, ano, eh, kumbaga, dun dun yun talaga pumasok yung siguro win-win sit situation na parang si ba sabi nila, 'di ba, na parang "time heals" daw, 'di ba, "time heals." Ta's, ang sabi nga, ang sa ang sabi nga nila 'di ba, na parang, ah, "Masasaktan ka, pero hindi ka gaganti." parang gano'n. 'Yan, mm. Kaya dun yun pumasok na ano, parang parang, alam mo yun, parang forgive and forget na lang talaga, gano'n. At least, kumbaga, naging masaya na sila at syempre, may sabi mo nga kanina, may peace of mind, gano'n.
Mhm. Hmm, oo. Hmm. Oo. Tama, tama. Mm. Mm. Oo, kumbaga ba, parang nakapag-move forward. Tapos, andun yung part na wala kang regret, kasi hindi mo hindi ka nagpadala sa emosyon mo na, galit. Talagang humanap ng paraan para, alam mo yun, intindihin yung perspective ng, nung isang tao
Yes. Mm. Yes, tama. Oo, tama.
o yung isang party.